बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि, जो दिनचर्या तो आपने सही कही बहुत मैं कहूँगा कि आजकल जो इन चीज़ों की वज़ह से आलस फैलता जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि अगर आपको छोटी-छोटी चीज़ भी अगर बाज़ार में ही जाना पड़ता था लेने उस चीज़ को। मैं कहूँगा अगर जैसे आपको कुछ घर का सामान ले के आना है तो आप आराम से धूप में निकलते थे, चाहे बारिश हो, हर चीज़ हो, आपको जाना ज़रूर पड़ता था। जिससे मैं कहूँगा कि आपका स्वास्थ्य इतना तो सही रहता था कि आपको मतलब जैसे अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आपको विटामिन डी मिल रहा है आप चल के जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपके उसमें हलचल हो रही है तो ज़रूर आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज के समय में आपने देखा है नई-नई ऐप आ गई हैं, जिससे आप घर पर ही खाना मँगा सकते हैं, घर पर ही कुछ भी ऐसा मँगा सकते हैं जो भी ज़रूरी इ चीज़ हो। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही इसका एक बहुत प्रभाव तो पड़ा ही है लोगों के अ, आलस पर और मैं कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होने लग गई हैं ज़िंदगी में, जिससे बहुत अम, बड़ा मैं कहूँगा कि असर पड़ता है लोगों पर। नहीं तो मैं कहूँगा कि पहले जो बीमारियाँ चालीस चालीस 50-50 साल में होती थी, वे आज के समय में इतनी जल्दी आने लग गई हैं कि लोगों को बहुत दिक्कत आने लग गई है इन चीज़ों की। आपका क्या कहना है?
हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल। जी। पड़ा है बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी। दिक्कत आने लग गई है हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा अपने। बीमारियाँ लोगों को हुई जैसे आपने ये भी कहा था कि एक तो लोग जो है ना आजकल उनकी एक जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है या शारीरिक गतिविधि वो बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली बैठे-बिठाए चीज़ें मिलने की आदत पड़ गई है तो लोग थोड़ा-सा भी अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। तो जो आपने कहा था कि व्यायाम नहीं करते हैं लोग, खुद को वक़्त नहीं देते हैं, पूरा टाइम औ देखिए ना आजकल लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब ज़्यादातर साबी सभी आपके जो अ, जो आपके मुख्य काम भी होते हैं ना वो फ़ोन से होते हैं। अगर मैं छात्रों की बात करूँ तो आजकल पढ़ाई जो हो रही है वो भी अब फ़ोन्स के थ्रू हो रही है या लैपटॉप के थ्रू स्क्रीन के आगे बैठे-बैठे हो र हो रही है। इवन ऑफ़िस में जो लोग काम करते हैं वो भी अ, लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे ही बैठकर ज़्यादातर काम करते हैं, स्पेशली जिनकी डेस्क जॉब होती है।
बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल।
तो उससे स्क्रीन टाइम आपका व बढ़ जाता है, तो फिर आप जब आप अ, नॉर्मली भी अपने लिए थोड़ा ब्रेक वगैरह भी लेते हैं तो भी आप फ़ोन्स ही चलाते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो स्क्रीन टाइम तो आपका बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। फिर उससे बीमारियाँ तो होंगी और साथ में फि मुझे ऐसा लगता है कि अ, म हाँ। मुझे ऐसा लगता है साथ में ना मानसिक तौर पे भी लोग थोड़े से अ, प्रभावित हुए हैं, मानसिक तनाव जो आजकल में देखने को मिल रहा है लोगों में वो इसी वज़ह से है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर इतनी नेगेटिविटी भी है। आप जितना ज़्यादा कॉन्टेंट देखते हैं तो नेगेटिव कॉन्टेंट भी आपको आएगा ही आप थोड़ा-सा आपका मा माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो मुझे उससे लगता है कि सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशनियाँ झेलनी पड़ती हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। आपका सी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा। अम, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हुँ।

हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बदलाव भी आया है और जो आपने कहा कि ज़िंदगी को भी काफ़ी आसान बना दिया है हम और हम एक तरह से आगे बढ़ गए हैं क्योंकि। और मुझे लगता है बदलते वक़्त की एक ज़रूरत भी थी। और अ, मतलब बदलते वक़्त में हमें भी आगे बढ़ना ही है तो उसके लिए तकनीकी तौर पे विकसित होने की हमें ज़रूरत भी थी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अब हाँ जो है ना कि फ़ोन के ज़रिए हम लोगों से जुड़ने में एक तरह से कामयाब हो गए हैं। अ, स सक्षम हुए एक तरह से कि लोगों से जुड़ने में ख़ासकर वो लोग जो कि अ, हमसे दूर रहते थे। है ना दूसरे देशों में या अ, आउट ऑफ़ स्टेट्स रहते हैं या दूरियाँ द हमसे ज़्यादा हैं। तो आम पहले के टाइम पे उतना अगर हम फ्रिक्वेंटली उनसे संपर्क में नहीं रह पाते थे। तो मोबाइल फ़ोन्स के आने के बाद से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हम उन लोगों से भी लगातार कांटेक्ट रख सकते हैं। और अब तो जब से सोशल मीडिया आया तब से थोड़ी ज़्यादा। क्योंकि पहले मुझे याद है कि काफ़ी ऐसा होता था कि अ, जो आपके जो पुराने दोस्त होते हैं स्कूल्स या कॉलेज के, उनसे एक पॉइंट के बाद आप ना ज़्यादा मतलब संपर्क नहीं रख पाते थे उनसे। है ना? अ, उनकी लाइफ़ मतलब एक बार अलग हो गए फ़िर उसके बाद कांटेक्ट कर नहीं कर पाते थे आप। उन्होंने आपको नहीं पता ही नहीं होता था एक बार साथ छूट जाता है ना फ़िर आप संपर्क में नहीं आ पाते थे। और अभी सोशल मीडिया ने आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि <smacks lips> आप आज भी उनके साथ संपर्क रख सकते हैं। आपके सालों पुराने दोस्तों के साथ भी आप संपर्क में रह सकते हैं कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उससे आप अपडेटेड रह सकते हैं। तो मुझे लगता है वो दूरियाँ मिटाने में थोड़ा अ, काम तो आया है। और मतलब अगर मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स जब से बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं तो उससे आप को कितना लगता है कि हमारी जो दिनचर्या है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसमें किस तरह से चेंजेज़ आए हैं, किस तरह से बदलाव आया है?
बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये चीज़ भी, मैं कहूँगा कि अ, काफ़ी तरह के प्रकार आए हैं मैं कहूँगा कि काफ़ी प्रकार के बदलाव आए हैं हमारी ज़िंदगी में। देखा जाए तो पहले जो हमारी दिनचर्या होती थी वह मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी कहूँगा कि एक्टिव रहती थी जिसे कहेंगे ज़रूर कि काफ़ी चीजें हम हिल-डुल के करते थे, चल-फ़िर के करते थे। लेक़िन आज के ज़माने में वही चीज़ें बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि उससे होने लग गई हैं। जैसे देखा जाए कि अ, बहुत लेट होने शुरू हो गई हैं कि पहले लोग, इंस अ, हर इंसान सुबह जल्दी उठा करता था। अपनी अ, भगवान का नाम लेता था नहा-धो के और भी अपने काम मैं कहूँगा कि व्यायाम वग़ैरह करता था लेक़िन आज के समय में बहुत चीज़ें उल्टी होती जा रही हैं। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो मोबाइल का ये प्रभाव ज़रूर है कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को ही देखते हैं। या फ़िर मैं कहूँगा कि सबसे पहले हम यही चीज़ें देखने लग जाते हैं कि किसी ने हमें मैसेज़ ना किया हो या ऐसा कुछ ना किया हो तो मैं कहूँगा कि इससे बहुत बुरी आदतें पड़ी हैं। और देखा जाए तो आलस भी इतना ज़्यादा लोगों में बढ़ा है कि वह ना व्यायाम करने जाते हैं, ना किसी से मिलने-जुलने जाते हैं और काफ़ी चीज़ें मैं कहूँगा कि उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी। हाँ जी। जी। जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल। मैसेज़ ना आए। हाँ, हाँ जी। जी। मिलने जाते हैं, बिल्कुल।